А, слушай, ну, я вот начала думать тогда либо в сторону, а, может быть покупки какой-то настолки, да. А, чтобы даже может быть, кстати, а, вот это вот, э, м, редкая такая вещь, а, настолка, в которую можно играть вдвоем интересно, и вот им, так сказать, скоротать досуг, да. <laughs> А вот. <chuckles> А, ы Мгм.
Да. О! Очень интересно, да. А смо а скажи, а есть такие ностолки, в которые можно играть и вдвоем, и большой компанией?
А, слушай, возможно, и есть. А, надо, наверное, сходить в магазин и, в принципе, поговорить с консультантом. А, потому что, ну, что-то я знаю, но я не так прям глубоко погружена в тему. А, если есть, наверное, вот такой вот вариант, который и для компании и для двоих подходит, ты думаешь, это идеально было бы?
А, ты знаешь, да, было бы классно, но представь себе, эм, он открывает этот подарок, да, на Новый год. И он заводится сразу, он думает: хм, как интересно, щас поиграем, да. А тут только на двоих. <chuckles> То есть, а, м. Да.
Мгм. <laughs> <laughs> Слушай, да. <laughs> Это это хороший нюанс. <chuckles> Ты права. <chuckles>
Да! То есть я сразу представила себе, что, возможно, у него появится часто же так, да? Вот смотри, дети, получают подарок на Новый год, там кукла, они же сразу пойдут играть с этой куклой с друзьями.
Да. Конечно.